Скажи, как ты делаешь обычную прогулку более осознанной и спокойной?
А, ну, во-первых, э, наверное, вот, а, осознанная и спокойная прогулка, э, наверно, для многих, да, в в мыслях подразумевается как прогулка в одиночку, да, ну, в одиночестве. Ам. Но вот в моем случае, э это для меня не принципиально, но я вот люблю и, а, как бы одной гулять, да, именно осознанно, и с, э, друзьями, то есть, например, с какой-то из подруг. У меня их всего 2, и чаще всего я вот с 1 гуляю как раз таки, вот, потому что 2 любит в кафешках сидеть и не гулять. Вот, и, в общем-то, о, вот с этой подругой мы, когда гуляем, я думаю, что и эти прогулки тоже можно назвать осознанными и спокойными, поэтому мне, знаешь, как-то вот это разделение идет на сольные прогулки и вот с подругой.
М, как будто да, мгм. Мгм. Мгм. <laughs> Хм. И сольно, и с подругой. Ну, здорово, что есть и та и та возможность, да, и, к в компании, и одной. А как думаешь, вот, э, вообще, м, обычная прогулка, что её делает, м, осознанной, как какие-то в отличия? <chuckles>
Хм, э, мне кажется, для каждого это вообще свое что-то, да. Но для меня осознанная прогулка- это когда я целенаправленно куда-то иду или еду и с какой-то целью. Например, я еду, а, морально отдохнуть, или я еду подышать воздухом, или я просто вот хочу поехать в свое любимое место и там вот пройтись- условно там эти 8 километров, да, стандартные 10 километров. И, э, это вот в зависимости, наверное, от того, э, что ты хочешь сделать, вот, и, м, есть ли какая-то, может быть, психологическая подоплека в этом? Потому что как будто бы как, ну, обычно люди выходят вот, э, целенаправленно на прогулку либо по привычке, то есть они себе привычку выработали, либо они действительно хотят с какой вот по какой-то причине прогуляться. Ну, у это м мое мнение. Вот у меня, по крайней мере, так. То есть все работает.
Мгм. Мгм. Да. Мгм, мгм. Ну да, как будто бы иногда ты специально идешь, чтобы у тя там голова, <chuckles> эм, просветлела, и мысли как-то, да, устаканились. М, а у тебя это так и так вот не знаю, и получается, что ты вот идёшь и как-то, не знаю, спокойнее ся чувствуешь или, а, обдумываешь что-то, если вот, э, я не знаю, одна идёшь?
Мгм. Мгм, мгм. Ну, вообще тоже зависит от ситуации. Обычно, если я где-то гуляю, о, я у меня есть определенное любимое время для этого, районы даже и, а, м, дни, вот. То есть, мне важно, чтобы я люблю гулять, в общем, не на природе, например, да, а в городе именно по улицам. И я выбираю обычно будние дни где-то после 9-10 утра, то есть это не вечер, но вот это день до обеда, когда на улице прям вообще нет людей, потому что все работают. <chuckles>
Мгм. Мгм, мгм. Мгм. Хм. А тебе важно, чтобы их не было, чтобы б было проще идти, никого не обходить, или, э, чтобы, я не знаю, взгляд не сильно на них отвлекался? С м почему именно так хочется, чтоб поменьше народу было?
Вот. Да, скорее, 2 вариант. Но еще, ну, вот кому нравится в толпе гулять, как бы? Понятное дело, что там не будет, знаешь, вот прям толкучки на улицах, но всё равно вот будет это ощущение какой-то тяжести психологической, когда очень много людей вокруг, и ты вот как, э, консерва в банке. Да, пусть вы там на каком-то расстоянии всё равно друг от друга находитесь, но большое количество людей, оно напрягает, потому что вы там, э, ходите с разной скоростью, приходится кого-то обгонять, в кого-то врезаться, то есть, ну, это просто отсутствие комфорта, наверное, во время прогулки, когда людей много именно. Я не говорю, что их вообще не бывает в это время. Бывает, но это, знаешь, 1 типа человек, да, где-то, ну, на 1 человек на квадратный, может быть, километр, может быть, на 500 метров. Вот такое, то есть прям вообще никого не бывает в это время. Поэтому я люблю очень гулять, да, еще в таких районах, да. Ну
Мгм, мгм. Ну, поменьше. Мгм. Чет <chuckles> Так обычно идешь В районах, ага. М, ты вот, я не знаю, телефон, э, смотришь телефон, не смотришь телефон, а, с музыкой, не знаю, без музыки. И вот насколько вообще там, э, сильно по сторонам смотришь, на детали обращаешь внимание, у тя какое-то традиция есть, э, как-то это одинаково проходит или по-разному, может, бывает?
Обычно я гуляю с музыкой, да, то есть я включаю музыку и просто вот, э, б без, знаешь, куда ноги ведут, грубо говоря. И я именно смотрю по сторонам в основном. То есть я не залипаю в телефоне, я просто смотрю на город, на улицы, как машина едет, как там, а, работники, заведения работают. То есть, в целом, м, наслаждаюсь атмосферой города, наверно, потому что я давально а, а, довольно городская такая девчонка, <chuckles> вот. Мне, а, комфортней в вот в урбанизме вот в этом, нежели на природе. И я люблю слушать еще звуки города, поэтому музыка может быть не очень, знаешь, так громко включена, чтобы заглушить. Обычно просто люди так слушают, а у меня может быть наоборот, что я либо тише ее делаю специально, чтобы город тоже слышать, либо, а, вообще не включаю. То есть я могу просто наушники в уши засунуть и не без музыки идти, это чтобы меня никто не отвлекал в случае чего. Ну, то есть никто не подходил там не спрашивал. Психологический аспект такой, да. Вот.
Мгм, мгм. Мгм. Мгм. А, понимаю. Да, понимаю. Ну, на самом деле, да, хорошо, что ты вот там полностью не блокируешь внешние шумы. Потому что, ну, в рамках прогулки по городу, может быть, даже небезопасно. Ну, чтобы там как-то, а, сигнал какой-то автомобильный услышать там, что-то еще там. Я, м, тоже также делаю, чтоб я немного да слышала, что происходит вокруг. <chuckles>
Ну, <chuckles> в моем случае вряд ли это актуально, потому что я же гуляю по тротуару, поэтому там, мне кажется, ну, даже если будет гудок, то это не мне, наверное. <laughs> Вот. А так
Мгм. Ага, ну, дорогу переходишь ведь всё равно, наверно. <chuckles>
Ну ну да, кстати, да, да, м, в этом плане, скорее всего, да. Вот. А, но в целом, а, гуляние по городу- это не единственный способ, скажем так. Я еще люблю, а, ходить в какие-то заведения. И вот тоже вот выбираю то же самое время, какие-нибудь полупустые районы в это время, да, когда обычно они бывают полупустые. Иду в какое-нибудь заведение, обычно кофейня какая-нибудь, э, где п тоже мало народу. И ты садишься где-нибудь там у окошка, берешь себе какой-нибудь теплый такой вот, э, кофе или какао, ну, что-нибудь такое уютное, да. Садишься и смотришь в окно просто и ни о чём не думаешь. Это на самом деле очень классно разгружает мозг. Потому что это, знаешь, м, даже с точки зрения физиологии, это максимально создать себе физический комфорт, и оттого, а, мозг, он очень хорошо разгружается в такие моменты, особенно когда ты не делаешь, ну, у тебя нет никакого фонового шума. Вот даже музыку н лучше не включать в такие моменты, и ты просто смотришь на проходящих людей. И у тебя просто никаких мыслей, вообще пусто.
Мгм. Мгм. Мгм мгм. Мгм. А тебе какой больше вариант нравится? Вот то, что ты, как я понимаю, ты в эту кафешку, а, специально, да, за этим идешь. Ну, не то чтобы вот шла шла, такая села, и это случилось, а вот как будто специально, да, этого ищешь? <chuckles>
Мгм. Мгм. Да, но просто, видишь, это ещё зависит от ситуации и от моих собственных желаний, то есть это, ну, буквально от настроения- то есть вот что я хочу сегодня: это, то или ещё что-то. <chuckles> Вот бывает такое, что, например, я вообще не хочу одна гулять, я хочу с кем-то именно, мне вот хочется с кем-то. То есть у меня, э, настроение гулять, наслаждаться прогулкой и параллельно иметь рядом кого-то, с кем я могу что-либо обсудить. То есть именно вот вот эта вот энергиями обменяться, скажем так. Ну вот поэтому, э, тоже, видишь, зависит.
Мгм. Мгм. Ну, тогда должен бы ну да, наверно, должен быть такой какой-то человек, с которым комфортно и помолчать, и поговорить. Ну потому что бывает с некоторыми- ну как будто какое-то некомфортное молчание <chuckles> возникает, и думаешь: "Может, это надо спросить, о чём-то поговорить?" Не бывает у тя такого?
Ну точно нет, потому что обычно гуляю-то я с подругами, да? И, э, вот когда гуляю, мы обычно можем- вот мне что нравится- мы можем говорить вообще обо всём и находить темы разговора вообще любые совершенно. И причем самое интересное: вот с одной подругой мы с ней очень хорошо, а, и активно начинаем, а, но очень так, а, плавно заканчиваем. То есть у нас постепенно сходят, скажем так, а, разговоры на нет, и мы уже потом таки успокаиваемся, у нас как будто бы энергия вся выговорена, да, всё, что хотели, выговорили. Вот, и по итогу, м, у нас разговор чисто поддерживается там какими-нибудь, э, ну простыми темами, там, обсуждения чего-то старого, и по итогу мы потом расходимся по домам. А вот есть еще другая подруга. Там наоборот ровно вообще происходит. То есть мы сначала долго раскачиваемся, вот, но под конец очень прям активно начинаем разговаривать, что-то обсуждать, и даже вот не хочется расставаться, но приходится. <chuckles>
Анхау. Мгм. Так. Мгм. Мгм мгм. Ага. <chuckles> Мгм. Слушай, я вот так вот подумала ещё вот о том кафе, о котором ты говорила, где ты любишь сидеть, а, и ни о чём не думать, да. Ну, а бывает ли такое, что вот, э, как-то мысли начинают, а, атаковать тебя? <chuckles> Что-то ты в таком случае дела делаешь?
М. Да ничего, даю им быть, <chuckles> просто пусть будут. Э, д просто ещё, видишь, зависит тоже от, а, места, вот. А, я часто бывает, э, если, ну, зависит от кафе, опять же, есть очень, вот, настроение посидеть в каком-то шумном кафе, знаешь, где вот эта вот рутинная атмосфера кофейни, где там люди работают, сидят, где там вот эти постоянные, а, поток людей, звуки вот этой машинки, кофемашины, и там постоянно вот эти крики заказа. В общем, вот такое, активная такая кофейня, да. М, вот в такой кофейне очень классно сидеть, и вот этот фоновый шум, к он как ambiance знаешь. И, э, и, может, кстати, знаешь, на "Ютубе" есть даже специально Coffee Shop Ambience. То есть <chuckles> людям
Мгм. Ага ага. Мгм мгм. <chuckles> Нет, кстати, не пробовала <chuckles> такое, мгм.
Вот, людям людям реально это помогает сосредоточиться на чём-то, либо вот просто, ап а как это, опустошить, э, голову от мыслей, потому что это правда работает так, что, м, мозг из-за того, что очень много звуков одинаковых, а, вот этих фоном, мозг начинает фокусироваться на вот этих звуках, и все остальные мысли, они просто отходят на второй план в том числе. Вот, потому что, ну, то есть, он на одном сфокусируется, то на другом, потом там кто-то крикнул, тут кто-то печатает, то есть очень много шума, и поэтому это как бы отвлекает от мыслей. Это классно, на самом деле.
Мгм. Мгм. Это может быть, да, как такой, э, ну, и там для засыпания, да, используют тоже какие-то би какой-то белый шум, который вроде бы и есть, но он тебя как будто н не раздражает, а наоборот как-то, а, заземляет, что ли. А а, слушай, вот как ты думаешь, в принципе, вот такие вот осознанные прогулки, да, или вот как посиделки в кафе, а, они вот обязательно должны быть, ам, ну, такими длительными практиками? Или ты думаешь, что за короткое время тоже можно, а, чего-то добиться?
Мгм мгм. Мгм, да, да. Э, я думаю, что это должно быть по наитию, наверное, потому что есть, э, ситуации, когда хочется прям сидеть чуть ли не полдня, да. А есть, когда ты сидишь час, и ты понимаешь, что ты уже вот, ну, хочешь домой просто. И у меня вот это прям очень ощущение четко срабатывает всегда. У м я никогда как бы самообманом таким не занимаюсь и не отсиживаю, знаешь, дольше дольше положенного. И, э, по итогу я просто вот сижу до момента, пока я вот не захочу домой именно. То есть мне нужно вот это желание уйти из этой атмосферы в свою вот домашнюю комфортную, скажем так, мое безопасное место, грубо говоря. Ну вот, а пока я вот нахожусь в кофейне, и пока мне там комфортно, и у меня нет вот этого желания о э, прекратить вот этот вот фоновый шум, я, собственно вот, грубо говоря, сижу до последнего. Но это, мне кажется, зависит от уровня стресса, который человек получил в последнее время, потому что там действительно отдыхаешь, мозг расслабляется, и вот в зависимости от того, насколько он устал, видимо, ты и сидишь там, ну, то есть, по времени.
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Слушай, ну, а всё-таки, вот если говорить о телефонах, там, не знаю, уведомлениях, а то вот насколько ты думаешь, ну, принципиально их отключать, э, я не знаю, на время убирать, чтобы как-то вот, э, ну, сконцентрироваться на том, чем ты сейчас занимаешься без отвлечений?
Ой, слушай, на самом деле, уведомления- это такая штука, которую, мне кажется, нужно отключать в каждый день, <chuckles> когда ты, м, например, не пользуешься каким-то приложением. Вот, например, я отключаю часто уведомления мессенджера, где у меня работа. То есть, когда я, а, в дни, когда я не работаю, я просто, в общем, в неделю работаю тока 3 дня. Вот. И от с соответственно, остальные 4, зачем мне держать уведомления, чтобы постоянно видеть эти вот красные флажочки <chuckles> в телефоне? Вот.
Мгм мгм. Так. <chuckles> Ну, логично, ага.
Это раздражает, это напрягает, это действительно, вот, э, ну, есть вот этот психологический эффект, от, ну, раздражительный, да, такой, потому что они постоянно появляются, постоянно выскакивают. И я отключаю их просто, у меня щас нигде уведомлений нет вообще ни на каких приложениях, только на почте, по-моему, ну вот, э, и, собственно, это на самом деле очень помогает. Ты вот прям вот прям отдыхаешь. То есть, н вот нервная система отдыхает, расслабляешься, перестаешь дергаться от всякой ерунды. То есть, вот такой эффект дает. И это на самом деле важно, э, всегда так делать, а не только в прогулке.
Мгм. Ага, слушай, вот, ну, во время прогулки, кстати вот, э, как ты вообще отмечаешь обычно какие-то, не знаю, там, ну, запахи, а, там, какие-то травки, э, если это всё-таки встречается? Там, не знаю, интересные фасады, если по городу гуляешь. Ну, чтобы не просто на автомате, да, это шло, а вот, э, как-то более осознанно.
Вообще, да, я замечаю, что, э, в городе, где я живу, постоянные разный запах в разный а, в разное время года. И он постоянно меняется, и это приятный запах. Это неплохой запах. Именно вот запах вот этого города. И, э, я люблю его ощущать, мне он нравится. И да, я его замечаю, это связано, я говорю, с временем года, скорее всего. Например, сейчас осенью он более свежий такой, то есть это приятно просто ещё.
Мгм. Мгм. Так. Мгм. Мгм, да, и вправду меняются запахи, э, тоже. Слушай, большое спасибо тебе за да, разговор о том, как ты делаешь обычную прогулку более осознанной и спокойной. И было очень интересно тя послушать.
Да, спасибо тебе тоже, и, надеюсь, ещё с тобой поболтаем. Пока-пока.